Sì, sì, esatto. È una risorsa interiore a cui fare appello nel mhmm, non solo nel momento del bisogno, ecco, no.
E Eh. Esatto. Esatto. Certo. Ma sì, ma sempre, sempre assolutamente, perché comunque penso che bisogna vivere con fede. Cioè, poi se qualcosa esiste dall'altra parte o no, non lo sappiamo, lo sapremo solamente dopo. Lo sapremo dopo. Però nel mentre è un qualcosa de psico de de psicologico secondo me che che ci aiuta, no: magari ce sta una situazione che è completamente fuori controllo, noi il controllo non lo abbiamo, ci appoggiamo appunto a quella risorsa, e ed ecco qua che, e ehm, relax, cioè tranquillità, relax, un po' de saggezza, quella chiarezza mentale, no?
Sì. Esatto. Sì. Sì, sì. Sì. Infatti, infatti c'era È vero, hai ragione. Infatti c'è, mhmm, un filo c'era uno s un filosofo che mi piaceva tantissimo, Kierkegaard, che diceva che la fede è un salto nel vuoto. È questo perché noi c'affidiamo, poi non non non sappiamo l'esito se sarà quello spega sperato, però è comunque un atto di fiducia che noi mettiamo nel futuro e nel mondo anche.
Sì. Ah, sì, sì, sì, sì. È vero, verissimo. Certo. Certo. Certo. Sì. Assolutamente. Assolutamente sì. Che poi alla fine uno può interpretare la fede come vuole, cioè non è che deve esserci per forza un Dio esterno, puoi anche benissimo essere tu. E e quando fai quella cosa de fede ti stai appoggiando a te stesso e alla tua forza. Quindi, ehm, purtroppo c'è anche questa cosa, ecco, perché magari in tanti non si appoggiano neanche alla alla fede per questo, perché pensano che dev'essè sempre qualcosa di esterno. Quindi perché mi devo appoggiare a un qualcosa di esterno che neanche esiste? Che forse neanche esiste. Eh beh, esisti tu però, esisti tu, esisti la tua forza, esiste la tua volontà e puoi benissimo appoggiarti a quello e a volte semplicemente dirti che uhm, che ce la fai e basta, cioè punto. Non è non è così complicata la cosa.
Esatta Hai ragione. Esatto. Fare appello Esatto.